अ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपको पता ही है कहीं भी हम घूमने जा रहे हैं ऐतिहासिक पे ऐतिहासिक जगह पर, वो सबको ही हैरान करती है। और कोई भी जगह हो और नई जगह है तो वो हैरान तो करेगी ही, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने कभी कभी गए हैं कहीं जो आपको हैरान किया हो? हाँ, बताइए।
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ, मैं ब गई थी मैं एक बार बनारस गई थी वहाँ पे मैं सारनाथ गई और वहाँ पे एक पार्क था जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े अ, बम्बू टाइप की इमारतें थी तो वो चीज़ देख के मैं काफ़ी अ, खुश भी हुई और मुझे वो चीज़ें हैरान भी कीं और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा भी लगा और बहुत खुशी महसूस हुई कि अ, अपनी हिस्ट्री से जुड़ने और इतिहास से जुड़ने का मुझे मौका मिला और बहुत अच्छी जगह थी वो। जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। वाह वाह वाह! बहुत, ब खूब। मैं भी अ
हुँ। हेलो। हेलो।
आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी, जी।
जी, तो मैं गया हाँ, मैं मथुरा वृंदावन गया था तो मुझे वहाँ पर जो नई-नई मूर्तियाँ थी और नए-नए मंदिर थे जो देखने को मिले, जो मैंने कभी नहीं देखे तो मुझे बहुत ही एक अच्छा फ़ील हुआ जाकर वहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगा। और आपको पता ही है मथुरा वृंदन एक भावनाओं से जुड़ी अच्छी प्लेस है और आस्था से जुड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से वहाँ जो अध्यात्मिक चमत्कार हुए हैं और उन्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप अ अ, जी, बताइए।
आप कुछ बता रहे थे। हाँ, हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, हुँ, हुँ। जी। जी, मैं व जी। मैं कभी गई तो नहीं मथुरा वृंदावन बट हमारा फैमिली में प्लान बन रहा है वहाँ जाने का और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिले क्योंकि वहाँ की वाइब ही कुछ अलग होती है मुझे देखने से ही लगता है कि वहाँ पे अ, कितनी अच्छी चीज़ें होती होंगी और वहाँ के जो मंदिर होते हैं, वहाँ पे जाके अ, बहुत सुकून सा महसूस होता है ऐसा मैंने सुना है अपने दोस्तों से, जो जाके वहाँ पे आए हैं तो मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा है और बहुत जल्द शायद मैं वहाँ जाऊँगी, तो देखते हैं।
हाँ। सही बात हुँ, हुँ। बिल्कुल, जी। हाँ, सही बात। अ, और मैं तो मैं तो होली पे गया था वहाँ पर तो वहाँ पर भीड़ थी उस टाइम तो मेरे ख्याल से वहाँ भी होली पे मैं ज़्यादातर होली ही खेलने गया था वहाँ पर पर वहाँ पर बहुत ही मज़ा आया। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर जो कि वहाँ पर कलाएँ बनी हुई है और दर्शनाएँ बनी हुई है, तो वो मन को भा गईं और बहुत ही अच्छी लगी वहाँ पर।
हुँ। हुँ।